اللي هو م الموقف أ أ غَر ال الشخص أو
إمم، بالضبط، الشُّهرة.
أ الشُّهرة.
الشُّهرة.
ف دي نقطة فعلًا مهمّة إنه برضه في مو في الموضوع ده تحديدًا إنه لأ، أنا أكون واعي، آخُد بالي إنه التواضع آه، إنه ال ال إنه الفأ أ إنّه ال ال ال <tsk> التواضع حلو برضه، يعني أفتخر بنَفْسي، بإنجازاتي، بكده ولكن آآ، أبقى عارف قُدراتي كويس، أبقى عارف إمكانياتي كويس، أبقى عارف التحدي اللي أنا آه.
اهم. إمم. نفرّق ما بينهم. طبعًا، طبعًا. اهم من غير من غير ما اتفشخر.
بالضبط، ومن غير ما اتفشخر ليه، لإنّه آمم، هو م ما حدّش معاه كل حاجة، يعني في الأول والآخِر هو ما حدّش بيعمل كل حاجة، كل حا ما فيش شخص perfect ولا شخص بيمتلك كل حاجة.
اهم. آه، بالضبط. اهم، اهم.
فلازم الواحد يبقى عنده ولو شيء من التواضع، ليه؟ لإنّه أ أ أنا مقتن
دي حقيقة. الواحد ممكن الواحد ممكن بُكرة يخسَر كل حاجة يعني، ما حدّش
في ثانية. مش بكرة، في ثانية، آه، في ف آه.
ما حدّ في ثانية، بالضبط. اهم، الواحد ما يقدَرش يع
طيب يعني آه، أعتقد إن إحنا متّفقين في ال في النقاط اللي إحنا عبّرنا عن رأي
إمم. اهم، لأ واتكلّمنا في نُقَط كويسة يعني. أنا مبسوطة إن إحنا عملنا الفرْق برضه ما بين الفخْر والغُرور لإنه لإن ده أعتقد دي بتبقى حاجة، آه مهمّة جدًا إنه
آه. آه، مرتبِط. ش م م مرتبِط وشواهد كتيرة بنشوفها في المجتمَع الأيام دِيّة آآ
باب فعلًا، فعلًا دي حقيقة، الأكترية، الأغلبية. <chuckles>
خدِت أ أ الأكترية حقيقي، حقيقي، لو هنعمل إحصائيات وأرقام، لأ هنلاقي الأكترية خَدِت مسار تاني خالص، و و وإيه وأثّرِت على حياتهم ال الزوجية والكلام ده كلّه، أنا م مش هاطوّل عليكِ بقى أكتر من كده، كان حوار شيّق جدًا، وباشكرِك على وقتِك.
<chuckles> اهم. اهم. أنا كمان مبسوطة إن إحنا اتكلّمنا.
باشكرِك على وقتِك وأشوفِك مع السلامة.
شكرًا، مع السلامة.